А власть? Ну это да. <clicks tongue> Мгм.
Власть, конечно, не Россия, не люди, а власть. Вот. Так что это вот всегда как бальзам на сердце. Но я просто давно не слежу за новостями. Вот. Поэтому если что-то приходит, такое да.
Я тоже, м, у меня от этого был стресс и грусть.
Вот да. Да. Поэтому последние новости только Израиль и Иран как бы. Поэтому всё, что пло всё что плохо для Ирана, да, да всегда всегда хорошо как бы.
Да, хоть шт что-то новенькое. Правда? А.
Ну конечно, всё, что плохо для диктаторских режимов, мне только хорошо.
<chuckles> Кстати, да, ой, я вот это за мир во всём мире. Мне всегда неприятно, когда любая вообще страна страдает и никогда не радуюсь никаким
Мгм. Согласен, согласен. Но мне не не мне без разницы, на страны мне, м, я переживаю, когда люди страдают. Вот на страны мне просто без разницы, если если развалятся все страны, я плакать не стану.
Мгм. Вот да, имеется в виду Да и хорошо, если они развалятся вообще, зачем эти границы?
Вот будут маленькие города, вот-вот будем друг к другу ходить в гости.
Это неестественно, границы это неестественно.
М-да. Да, это противоестественно.
М. Вот.
Вот такие новости я всегда раньше обсуждал, когда говорили, вот станет легче ездить друг другу там.
Мгм. Это правда. В Данию да, замечательную либеральную страну.
В Данию, например. Да, в Копенгаген какой-нибудь. Это же Дания? Дания. Ну вот.
Мгм. Очень красивый город. Да-да, столица. Столица Дании. А, прекрасный город, хорошо было там жениться.
Он дорогой, правда. А да? Ну только только жениться, больше ничего. Даже уже отмечать было дороговато, поэтому уехали сразу.
<laughs> Да мы вообще вдвоём поехали. Да это такая история, боже мой.
Оп Ну конечно, история, которую с следует рассказать друзьям.
Как я вышла замуж через месяц после знакомства, через полтора месяца?
М, полтора, да всё-таки это побольше. Уже можно было надоесть друг другу.
Мгм. Дорогой мой муж.
Но ничего, икает, наверно, сейчас.